Non la nourriture est pas chère pa ça dépend où tu vas, mais la nourriture, tu peux vraiment bien t'en sortir, hein. Tu peux avoir des des repas pour, heu, allez, on va dire l'équivalent de qua quatre 5 € en tout cas, à l'époque. Et tu es bien nourri, tu sors de là, tu ne manges plus. Donc ça, ça va. Mais après, le logement est excessivement cher. Le transport, heu, je t'en parle même pas, heu
Mouais. Ah oui. Mmh, OK. Ouais, tu me disais ça, ouais, pour le métro déjà, ouais. Le train aussi, tu l'as ah non, tu disais que tu es restée à Tokyo, donc, heu. Ouais.
Non, on n'a pas pris le train, on n'a pas pris le train. Donc, heu, voilà, mais, ouais, le logement pour 10 jours, c'était à peu près, si je me trompe pas, 800 €
Ah oui! D'accord, ouais.
donc heu, ouais, pour une dizaine de jours et encore, c'était il y a 10 ans. Donc ça a dû probablement changer.
Oui, l'inflation et tout maintenant, ouais, c'est sûr que ça a dû ça a dû encore prendre un petit peu, heu, un peu p un peu de tarif, quoi.
Mais j'y retournerai les yeux fermés
Ouais, d'accord. Et heu, l la culture, heu, japonaise, heu, tu me parlais des temples justement, heu, est-ce que tu y allais, heu, beaucoup, souvent dans les temples?
si les nous le permettent. <laughs> Ouais. Bah, on a fait, bon, je t'avoue qu'on a fait un peu les touristes, hein, les plus connus, heu, me demande plus les noms, je ne me souviens absolument pas, j'ai honte, mais c'était il y a 10 ans. <chuckles> J'ai une excuse, c'était il y a longtemps <chuckles>
Ouais. Ouais. C'est sûr. Difficile de se souvenir de tout, ouais.
mais, hem, mais c'était magnifique, c'était, heu, c'était vraiment un voyage magnifique. En plus, on a eu de la chance, il a fait très, très beau. Pendant les 10 jours, on n'a pas eu un jour de pluie, pas un jour de froid. C'est en septembre. Heu, mais je recommande vraiment à tout le monde d'aller au Japon si, heu, si c'est possible en fait, 1 fois dans sa vie, c'est à faire, c'est à faire, c'est fou.
Mmh. Ah d'accord. Ouais, c'est vraiment un pays qui t'a marquée, heu, du coup, enfin un pays en tout cas la ville, parce que c'est
Ouais, je pense que c'est un de mes plus beaux voyages. Honnêtement, j'ai adoré. Vas-y, je te recommande vraiment d'y aller. <laughs>
Ouais, d'accord. Et en plus c'est <chuckles> Eh, bah, écoute, hein, why not? En plus, heu, il y a plein d'îles, heu, à faire, il y a énormément d'îles aussi qui sont qui sont qui ont l'air magnifiques et puis, heu, pourquoi pas partir à l'époque des sakura, aussi.
Why not? P oh, ils sont magnifiques autour. Aussi, aussi. J'aimerais bien faire, heu, justement, si on y retourne, heu, faire les sakura à ce moment-là. Je crois que c'est avril, si je me trompe pas
Mmh. D'accord. En tout cas, heu, je te remercie beaucoup pour, heu, toutes tes anecdotes, heu, sur le Japon notamment, heu, c'est passé très vite et heu, c'était très agréable à écouter.
ou mai, je sais plus. <chuckles> Vraiment.